Ciao. Senti oggi volevo parlarti di un problema, non c'è una tematica, più che un problema che mi sta diciamo, mhmm, attanagliando soprattutto dopo avere avuto un lutto. Io sostanzialmente sono una persona che ha avuto un trascorso infelice. Nel senso, io a livello proprio di famiglia ha fatto parte degli ultimi. Okay, proprio a livello stabilità economica 0, sempre in mezzo a li sfratti, li affitti, insomma un disastro. E questo insomma, mi ha portato a essere una persona molto cosciente da un punto di vista economico. Okay, finanziario.
Mh-mh. Òh. Mh-mh. Mh. Certo.
E, ehm, diciamo che io da quando ho 18 anni, 19 anni io sostanzialmente mi son buttato nel mondo del lavoro e lavoro no-stop. Sono anni che non prendo ferie, feste o cose del genere. Però insomma, sono arrivato ad avere una certa, come posso dire, una certa stabilità economica.
Mh.
Però, diciamo che questo avvenimento che è successo, questo lutto, mi ha fatto un po' riflettere, perché comunque mi è morto un parente, mhmm, che io comunque consideravo come se fosse una seconda mamma, però ecco, il lavoro e poi per altre situazioni, non sono riuscita riuscito a godermela negli ultimi anni, diciamo u c'è stato un po' questo distacco, okay, e questo mi ha fatto riflettere, mi ha fatto riflettere perché dico: "Caspita, però vedi quante cose mi sto perdendo?". Perché, comunque non è soltanto questo è anche vedere le persone che vanno avanti da un punto di vista relazionale. Cioè nel senso, magari si sposano, uhm, hanno la compagna, i figli, fanno vacanze, ferie, esperienze, mentre io sono un po' impelagato nel lavorare, okay. So ch'ho ...n problema, però non so effettivamente come bilanciare le 2 cose, quindi magari, uhm, se possibile magari, affrontare un po' questa tematica, e trovare una soluzione insieme.
Mh-mh. Certo. Mh. Sì, sì. Assolutamente sì, certo. <clears throat> Allora guarda, intanto mi dispiace u della tua situazione, di quello che che mi hai raccontato, e capisco bene, no, il fatto che tu adesso abbia il desiderio comunque di dedicarti, uhm, al lavoro in maniera abbastanza profonda, questo sì, è comprensibile. Allo stesso tempo capisco anche la tua problematica di voler, uhm, trascorre più tempo con le persone a cui tieni, e magari anche, uhm, riuscire a costruirti una una relazione, una famiglia, insomma qualcosa che ne vada al di là, no, di quello che è il lavoro. Ehm, volevo però se posso, uhm, chiederti qualcosa per cercare di capire meglio la tua la tua situazione. Quindi, ehm, all okay, allora giusto per avere un'idea, no, uhm, tu quante ore più o meno lavori ogni settimana? O al giorno anzi, facciamo così, al giorno e quanti giorni alla settimana?
Fammi la domanda che vuoi. <chuckles> Allora, direi 7 su 7, <chuckles> 24 ore su 24. Nel senso, al allora d'estate, giusto per farti comprendere, io facevo sia un lavoro in azienda, sia avevo il mio lavoro da libero professionista e s avevo un altro lavoro, che era un po' di nicchia, che era quello di fare l'allenatore. E la mia vita, mhmm, da maggio fino a settembre, di fine di settembre, inizio ottobre, è era la seguente okay, andavo a dormire alle 9, mi svegliavo alle 3 e mezza, andavo perché io comunque non non avendo la necessità di avere la macchina non l'ho mai comprata, diciamo soltanto per questo lavoro estivo tecnicamente potrebbe servirmi, però non ecco è è una spesa la macchina, uhm, mi svegliavo per le 3 e mezza, alle 4 e mezza, 4 e 40 prendo la circolare, arrivo all'ufficio che sono le 5 e 40, timbro, badgio, vado a lavorare, faccio 8 ore, uhm, stacco alle 2, tornavo a casa alle 2 e mezza, dalle 2 dalle 3 fino alle 7, uhm, facevo il mio lavoro d'allenatore, dalle 7 e mezza, uhm, prendevo magari non so, una fetta di carne e la mettevo lì a cucinare, dalle 7 e 40, ti dico proprio perché ho dovuto proprio schedulare, quindi non sono orari a caso, uhm, fino alle 10, 11, uhm, lavoravo sia del mio progetto, diciamo come libero professionista, sia preparavo il lavoro per il giorno dopo, per fare l'allenatore e poi andavo a nanna. Questo per tutti i giorni della settimana per 4 mesi.
Ah, okay. Uh, addirittura, add a okay. Mh. Mh-mh. Sì. Mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì, sì. Ah-ah. Caspita, cioè è effettivamente ehm, è veramente, veramente tanto. Ma, uhm, hai mai, ehm, identificato o comunque pensato se ci sono, uhm, delle attività, no, che potrebbero eventualmente darti, uhm, mhmm, soddisfazione, no, al di là del lavoro però, quindi, uhm, mhmm, mai hai mai identificato un'attività che vorresti fare, che ti piacerebbe fare ma, ehm, che fino adesso hai insomma messo da parte, perché appunto hai voluto dedicarti solo ed esclusivamente al lavoro. Al di là delle relazioni, che questo comunque è la una delle cose più importanti e, mhmm, comunque abbiamo già più o meno toccato l'argomento, poi lo approfondiamo. Ma proprio per capire se al di là di questo <swallows> ci sono magari anche, uhm, degli hobby o qualcosa che qualche interesse che tu hai e che vorresti poter, uhm, seguire, ma con questi ritmi ovviamente diventa impossibile.
Senti, ci sono diverse passioni che ho. La la palestra, uhm, la musica, il teatro. Diciamo mi è sempre piaciuto l'aspetto del doppiaggio, mi hanno detto di avere anche, diciamo, la voce adeguata per fare questa cosa però, insomma quando lavori, poi non è che tu abbia tutto questo tempo per verificare no? Quindi, sono cose che sono un po' rimaste nel tempo però ecco, sono così immerso nella produttività, e quando penso a fare queste cose, o comunque magari, anche immaginando di farle, mi sembrerebbe di star buttando del tempo perché, non sono produttivo in quel tempo. Ormai sono così dentro, che non riesco a trovare come bilanciare la cosa.
Mh. Certo. Mh-mh. Del <clicks tongue> ho capito. Ho cap Certo ma, uhm, ascolta sempre per capire ancora ancora meglio no? Tu, ehm, mi hai parlato di un passato da ragazzino, ab difficile dal punto di vista economico, ma attualmente ,mhmm, tu a hai degli obblighi no? Economici quindi non lo so, un mutuo degli obblighi familiari che, ehm, ti costringono a lavorare a questi ritmi?
Sì. Ho un obbligo morale cioè, dare al bambino che è in me quello che gli che gli è mancato, okay?
Okay. Mh-mh. Assolutamente. <sucks teeth> So è è molto chiaro quello che quello che dici. Uhm, ma hai mai pensato che, è vero, ti è mancata questa cosa, e in questa maniera, mhmm, puoi comunque in qualche maniera, cercare di colmare no, quel vuoto che si è creato a causa delle difficoltà finanziarie, ma non ti dai altro. Cioè non ti dai no, la felicità magari di trascorrere del tempo con gli amici, con la famiglia di crearti una relazione, una famiglia e magari dei figli anche tu. Ti stai comunque togliendo, in questo momento, non ti stai solo dando. Questo è, uhm, un un concetto, un un pensiero che riesci a fare tuo, a condividere, oppure è talmente forte il desiderio, uhm, di produttività come dicevi tu, da non riuscire a vedere, mhmm, che comunque ecco, no non c'è solo quello?
Poi. Guarda è un dualismo in realtà. Perché comunque, c'è il bambino dentro di me che dice: "Voglio quello, voglio fare quell'altro, cioè voglio fare questo, uhm, che schifo la famiglia, voglio la libertà"; e dall'altra parte c'è il me maturo; nel senso che dici: "Vabbè però, ci sono tutte queste cose importanti, no. Non è che possiamo andare a fare baldoria tutti li giorni insomma". <chuckles> E ehm però capito, alla lunga i il diciamo l'accordo era: okay prima di tutto servono i soldi. Però ecco nonostante io stia lavorando non ho la stabilità di un contratto per dirti. Sono sempre un po', uhm, alla ricerca della sopravvivenza da libero professionista, è un problema. Ehm
Ah. Mh. Assolutamen Sì. Mh-mh. Assolu Certo. No, no, no. Questo è chiaro. Uhm, <clicks tongue> allora mi viene mi viene da pensare questo no: tu hai, uhm, più attività quindi mi sembra di capire in questo momento ne hai 3 di attività giusto? Quindi il lavoro in ufficio, il lavoro da libero professionista e l'allenatore corretto?
Allora, sì, ma d che diciamo che l'allenatore l'ho lasciato, perché mi prendeva troppo tempo e mi aveva anche stufato, perché poi alla fine era un lavoro che andava per via di passione, e la passione è sf è sfociata però ecco, ho aumentato il carico da libero professionista, perché il lavoro dell'ufficio è un qualcosa che mi prende da maggio fino a settembre, però il resto dell'anno devo vivere no. Quindi. <laughs>
Okay. Mh-mh. Sì. Assolutamente, okay, però ecco, diciamo che hai il vantaggio che essendo liber vantaggio, svantaggio eh, perché essendo libero professionista, ovviamente hai la possibilità di gestirti un pochino meglio il tuo tempo no, un po' come preferisci, dall'altra parte giustamente, tu dici più lavoro e più guadagno. Uhm, però secondo me, dovresti provare a vedere se, uhm, non so, dedicandoti o ritagliandoti 2 ore al giorno che possano essere, uhm, da dedicare a te stesso quindi, a una delle tue passioni, piuttosto che a uno sport, a un hobby e oppure alla tua famiglia, ai tuoi amici, a costruire delle relazioni stabili, cosa succede? Cioè togliendo quelle 2 ore di lavoro dal libero professionista, il tuo bilancio, uhm, economico, il tuo budget cambia veramente in maniera sostanziale, oppure è qualcosa che a cui potresti rinunciare? Hai mai provato a fare questo tipo di calcolo?
Certo. Devo esserti sincero? No! Perché perché per me è, mhmm, diciamo è importante, anche un po' per tenere questi ritmi se io scendo e vado a fa la spesa, non devo guardare i prezzi. Okay? Perché se voglio comprarmi, non lo so, il prosciutto spagnolo che va a 100 euro al chilo vengo e voglio prendermi 100 grammi, devo poterli prendere. Quindi effettivamente, io ho in generale proprio per una questione proprio mia, uhm, di gestione delle spese, per quanto riguarda proprio avere il minimo. Cioè una casa, un tetto bollette, tutto pagato no, e anche il mangiare tutta la settimana. Però ecco, mhmm, non ho mai considerato gli extra, nel budget, perché io lavoro, lavoro, lavoro, lavoro quindi quando ho la voglia di fare delle qualcosa ce l'ho. Però ecco, effettivamente magari, ridurre un po' la richiesta del bambino, potrebbe aiutarmi a trovare del tempo cioè se educo un attimo questa cosa, potrebbe funzionare.
Mh. No! <laughs> Mh. Sì. Mh-mh. Okay. Mh. Sì. Mh-mh. Sì. È Certo, cioè non è non ci devi rinunciare. Perché mi sembra di capire comunque che per te questo sia un desiderio ancora abbastanza forte no? Ehm, però provare anche solo gradualmente, a ritagliarti un po' di tempo per te stesso, che s magari puoi partire veramente da poco. Ehm, parliamo di magari 1 ora al giorno poi vedi quello che succede. Ehm, ma giusto perché, mhmm, come dici tu, nella vita insomma, bisogna anche un pochino provare a coltivare altre cose no. Al di là della, uhm, tranquillità finanziaria che è importantissima per carità, non dico di no. Però magari ecco, in maniera graduale, provare a fare qualche piccolo passo.
Certo. Certo, penso che sia fattibile. Quindi, io ti voglio ringraziare comunque per la comprensione e per i consigli pratici che mi hai dato. Proverò a metterne in atto. Nel caso di ricontatto per tenere traccia dei progressi eventualmente, valutare qualche nuova opzione.
Okay. Benissimo, mi ha fatto piacere parlare con te. Ti auguro una buona giornata e a presto.
Grazie.